Ồ, hay quá, thế thì chứng tỏ ấy, là nó không phải là chỉ những cái áp lực về mặt thời gian, về mặt tiền bạc mà còn có những cái sự động viên nhất định từ phía bạn bè và gia đình thì mình mới có đủ can đảm để mình có thể thật sự là mình bước vào phòng thi và mình hoàn thành cái cuộc thi đấy, đúng không?
Ừm, chính xác này, lúc đấy á, kiểu, mình bảo là thôi, thôi, bây giờ con con học mãi cũng không học được, con chán lắm rồi cũng không muốn thi nữa đâu, thôi để năm sau cũng được á. Thế là lúc đấy bố mẹ mình mới bảo là thôi, kiểu, ờ, lệ phí thi nó cũng không đắt đến đấy, kiểu bây giờ mà cứ cứ đi thi đi, trượt thì thôi, năm sau cho thi lại, không vấn đề gì hết, đấy. <chuckles>
Ừm. À. <laughs> Ừm. À, <laughs> cũng rất nà hay, đấy cũng là một cái tinh thần với cả một cái cách nhìn nó khá là tích cực, đúng không? Ờ, ừm, bố mẹ bạn sẽ không tập trung ở cái việc đấy là, à, nếu mà trong trường hợp là hôm nay không có thi được thì là coi như là phí mất cái phần lệ phí mà mình đã đóng, mà bố mẹ bạn lại có một cái góc nhìn đấy là, à, thực ra là cái lệ phí nó cũng không cao đến thế thì thôi cứ đi thi để cho có trải nghiệm, đúng không nào? <chuckles>
Đúng rồi này. Ừm, lúc đấy thì mình, kiểu, mình lo nhiều lắm, mình tại vì nói chung là á, những cái người chấm thi á, thì lại toàn là thầy cô của mình thôi, thế nên là mình nghĩ là mình mà không học tử tế á, là mình nhục lắm, nhưng mà kiểu bố mẹ mình bảo thôi, cứ kệ đi.
À! <laughs> À, ồ, ừm, tức là lúc đấy là ngoài cái việc đấy là lo là kết quả thi của mình không tốt thì lại còn lo là, kiểu, thầy cô, những cái người mà dạy mình chấm thi mà thấy kết quả của mình không tốt thì mình lại xấu hổ, đúng không?
Tại vì nói chung á, là trước đây thì mình cũng học đại học ở đấy v với cả xong rồi đợt này là mình thi lên thạc sĩ ở chính cái ngôi trường của mình cũ của mình luôn. Thế nên là các thầy cô là cũng biết hết, ôi giời ơi, thế nên là mình mình mà, kiểu, mình nghĩ là lúc đấy mà mình đi á, trượt thì cũng không sao đi, nhưng mà mình nghĩ là cái tồi tệ nhất á, là thầy cô hỏi mình không trả lời được á, là mình thấy kiểu, gọi là, xấu hổ, bẽ bàng luôn.
<laughs> Ồ, wow! Ừm. <laughs> Ờ. <chuckles> Ờ, coi như là chữ thầy trả thầy luôn đấy, <chuckles> cũng rất là ngại, đúng không? Ừ, tức là thế là ngoài ngoài cái việc đấy là bạn cũng sợ là mình thất bại này, bạn cũng sợ là, kiểu, bị thầy cô đánh giá rồi sợ là cũng mất mặt trước mặt những cái thầy cô cũ, những cái người hồi xưa đã từng dạy mình ấy, thì không biết là có còn cái điều gì mà khiến cho bạn sợ đến cái mức mà bạn căng thẳng từ cái lúc bạn đăng ký thi cho đến tận cái lúc mà mình vào thi và thậm chí là còn nhiều lúc là còn cảm giác buồn nôn, cảm giác run rẩy, đúng không?
Đúng rồi á, chính xác.

Ờ, kiểu, nói chung là mình cũng không biết tại sao đi, đấy là, kiểu, hôm ngay hôm ngay lúc trước thi á, mình, kiểu, nói chung là mình cũng, ư, thời gian nó gấp quá mà, mình cũng chỉ học được một v vài câu thôi. Thế nên á, chả hiểu sao tự dưng đúng núc đấy, kiểu, các cụ, kiểu, gọi là, các cụ độ cho á, tự dưng mình lại có linh cảm ấy. Ừ, các cụ mình lại có linh cảm ấy, là tự dưng mình lại không hiểu tại sao mình lại mở đúng cái câu đó ra mình đọc trước khi mà mình đi thi á, và đúng lúc mà mình, ờ, bốc đề á, nó thúng vào cái câu đấy. Ờ, đó, kiểu, mình, gọi là, mình cũng sốc luôn á. <laughs>
Ừ. <laughs> À, các cụ gánh. <laughs> Ờ, trúng tủ, trúng tủ. <laughs> <laughs> Trộm ví quá. <laughs> Thế là cũng phải rất là, rất là may mắn đấy. Mặc dù là, kiểu như là, cái tâm trạng của bạn lúc đấy nó không phải là ở cái tâm trạng tốt nhất, không phải là ở cái tâm thái tốt nhất, mình không có cái sự chuẩn bị tốt nhất trước khi thi, nhưng mà lại rất là may mắn, đúng không? Là giờ nó rơi đúng vào cái câu mà mình đã học luôn.
Thật ra cái câu đấy á, mình, gọi là, học cũng, gọi là, chưa đủ có sâu đâu, nhưng mà, kiểu, ít ra là mình vẫn biết được một vài ý chính là bởi mình trả lời ấy cũng có một tí kiến thức đi. Chứ còn những người bạn khác của mình á, mình thấy họ bốc phải những cái câu mà, gọi là, mình, ờ, nghĩ là mình bốc vào câu đấy là, ừ, là mình sẽ đi về luôn, mình không mình không, gọi là, phỏng vấn nữa đâu ấy.
<chuckles> Cũng có, ừm. Ừm. Rất là khó luôn. <laughs> Ờ, <laughs> thế là cũng rất là may đấy, phải công nhận, công nhận là trộm vía tỉ lần luôn. Thế thì cho mình hỏi một chút nha, đấy là cái lúc mà, ừm, bạn rơi vào cái trạng thái mà, kiểu, trời ơi, kiểu, cảm giác run quá, kiểu, thậm chí là thấy buồn nôn luôn ấy, thì bạn có làm một cái thủ thuật gì mà, gọi là, để lấy lại cái sự bình tĩnh lúc đấy không? Bởi vì lúc đấy là cái cảm xúc của mình nó đang lên rất là cao, đúng không nào?
<laughs> Ừm. Đúng rồi. Thật ra thì lúc đấy thì mình cũng, gọi là, áp dụng một cái kỹ thuật thở á, mà hồi trước mình đi, gọi là, mình đi tập, à, các thứ á người ta dạy cho mình thôi, đấy là mình cũng, kiểu, hít sâu vào xong rồi thở ra bằng mồm á. Đấy, nhưng mà nói chung là lúc đấy thì, kiểu, ở trong phòng thì mình cũng không dám làm lộ quá tại trông nó cứ nhục nhục thế nào ấy. Trông tự dưng cứ thở phì phò, phì phò mồm ra thì cũng hơi quê quá, thế là mình cũng, kiểu, chỉ cố gắng làm, gọi là, âm thầm, nhẹ nhàng thôi.
Ừm. À, hay nha! Ừm. Ờ. <laughs> <laughs> Ừm. Ừm, không, nhưng mà nhưng mà rõ ràng đấy là cái việc mà bạn làm như thế nó chỉ rất là đơn giản, với cả nó chỉ rất là, kiểu, ờ, nhìn nó rất là kín đáo thôi. Nhưng mà nó bạn cảm thấy là nó có tác động rất là lớn lên cái trạng thái tâm lý của mình lúc đấy không? Kiểu, nó có giúp bạn lấy lại bình tĩnh ngay được không?
<laughs>

Đúng rồi á. Mình nghĩ chắc là nó cũng vẫn liên quan đến thôi, đấy là mình, kiểu, sợ sợ dốt á! Thật ra tại vì hồi trước á, mình học thì cũng không phải là học kém đi, nhưng mà tự dưng á, mọi người thấy rồi ý là mọi người thấy hồ sơ các thứ của mình thấy nó cũng đang đẹp đẹp á, xong tự dưng đến lúc hỏi phỏng vấn thì không nói được câu nào. Ối giời ôi, mình nghĩ ừ, mình cũng ngại! Xong rồi tự dưng nhỡ trượt á, xong rồi các bạn bè xong rồi những cái người bạn cùng lớp cũ á lại hỏi là, kiểu: "Ồ! Sao mà mày học như thế mà vẫn trượt được á?" Thì ôi, nó lại là một cái cảm giác kinh khủng khác! Đó.
Ừm. <laughs> Ừm. Ờ, thì cũng cũng ngại, đúng không? <laughs> À. <laughs> Ừm, ờ, cũng phải công nhận là, kiểu, rất là nhiều nỗi sợ, đúng không? Khi mà mình, kiểu, lại đi thi đúng ở cái môi trường mà trước đấy mình đã từng học. Ấy, xong rồi, kiểu, có rất là nhiều cái áp lực từ phía thầy cô, rồi bạn bè các thứ nữa, đúng không nào?
Đúng rồi á. Chính xác nè, nói chung là mọi thứ nó cứ nỗi sợ nó cứ hết nỗi sợ này nó đến nỗi sợ khác á. Nói chung là trước lúc thi là mình, kiểu, bủn rủn tay chân. Ờ, đúng rồi mình
Ừm. <laughs> Ừm, trải nghiệm khá là căng thẳng. Ừm. <chuckles> Ờ, thế thế thì cái tâm lý lúc đấy là trước khi mà bước vào thi, đúng không? Thế còn trong lúc thi thì như thế nào? Bạn cảm thấy là những cái nỗi sợ đấy, những cái cảm xúc lo lắng, những cái cảm xúc tiêu cực như vậy ấy thì nó có ảnh hưởng đến cái quá trình mà mình thi và ảnh hưởng đến cái kết quả thi của mình một cách nặng nề không?
Cũng h hơi hơi á. Lúc đó, lúc, kiểu, mình bước vào phòng á, là mình cũng phải, gọi là, bốc đề mà. Thì mình cũng, kiểu, căng thẳng lúc đấy mình chỉ cầu nguyện thôi là "Làm ơn hãy cho trúng tủ, không trúng tủ cũng được nhưng mà, kiểu, gần gần trúng tủ", đó. Thế là mình lúc đấy mình mình sợ lắm, mình, kiểu, cảm giác là mình có thể nôn ngay bất cứ lúc nào, nhưng mà mình cứ phải cố gắng, gọi là, hít thở sâu thôi ấy!
<laughs> Ừm. Run. <laughs> <laughs> Ừm. Rất là mạnh mẽ đấy. <laughs> Ờ, thế thì xong rồi cuối cùng thì bạn thi như thế nào? Kết quả nó có ổn không? Với cả trong cái quá trình thi thì bạn có thể hiện được tốt không?
<laughs>

Mình á, mình nghĩ là mình h ôi, mình trải qua lần này là mình cảm thấy là mình rất là kinh tởm và mình rất là ghét những kỳ thi á. Tự dưng, kiểu, ờ, kiểu, mình nghĩ là mình đã gọi là trải qua được rất bao nhiêu năm, kiểu, thiểu học cấp 2, cấp 3, xong đại học rồi, xong bây giờ mình lại đâm đầu, gọi là, dấn thân vào cái con đường học vấn thêm một lần nữa. Kiểu, cái cảm giác kinh khủng khi mà thi cử, đúng không? Chính xác, mình thấy cái cảm giác, cái kinh khủng khi mà thi cử nó vẫn chưa bao giờ nó rời khỏi mình cả, chỉ là bây giờ nó mới quay lại thôi. Đó, nhưng mà nói chung là mình cũng cảm thấy là, kiểu, ôi, kiểu, cũng rất là may mắn đi là mình đã, gọi là, kiểu, cũng liều đấy, cũng dám đi thi với cái đầu mà nó, kiểu, cũng gọi là hơi hơi trống đấy. Đó, nhưng mà, kiểu, cũng, gọi là, rất là trộm vía đi, cũng coi như là, chắc là, kiểu, ờ, ông bà tổ tiên, các, à, trời vẫn muốn mình học á. Thế nên là cũng cho mình những cái cái đề nó cũng khá là trúng tủ đó. <chuckles> Đúng rồi. <chuckles>
<laughs> Ừ. Ừm. Ừm. <chuckles> Rất là can đảm luôn. Ừm. <chuckles> Ừm. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> Ừm. Ừm. <chuckles> Ông bà vẫn độ <chuckles> ông bà vẫn độ, đúng không? Ông bà vẫn gánh, ừm, trộm vía, trộm vía. Ờ, nhưng mà phải công nhận một điều đấy là sau khi mà mình đã vượt qua rồi ấy, thì khi mà mình nhìn lại bạn có còn cảm thấy là, kiểu, ừ, cái nỗi sợ của mình nó có cơ sở không? Hay là sau khi mà bạn đã vượt qua rồi thì bạn nhìn lại bạn thấy là, ờ, lúc đấy lo lắng lo lắng rõ là thừa, cuối cùng thì mình vẫn làm được thôi. Thì không biết là lúc bạn nhìn lại thì bạn sẽ thấy như thế nào?
Mình thấy á là mình lo lắng không có thừa đâu. <chuckles> Mình nói thật luôn là lúc đấy mình thấy tất cả những cái nỗi lo của mình nó hợp lý á. Tại vì mình cũng nghe một số người bạn khác của mình này, là họ cũng kiểu họ đi thi á, họ cũng là, gọi là, ờ, cựu sinh viên của trường mình đi, cũng đi thi thạc sĩ á, xong rồi, nói chung là, họ cũng không thuộc. Thế là các thầy cô còn nói thẳng luôn là hẹn gặp em năm sau nhé. Xong rồi, ôi! Mình nghĩ, bảo, mình mà dính phải quả đấy chắc là mình sẽ, như kiểu mình sẽ, như kiểu, gọi là, nhục nhã, mình sẽ, kiểu, không bao giờ đi thi thạc sĩ nữa luôn á, chính xác luôn á. Nên là mình nghĩ là, ừ, thôi, mặc dù là những cái nỗi sợ nó cũng khá là hợp lý đấy, nhưng mà có vẻ như là mình cái chuyện học tập của mình, mình cũng khá là có duyên đi, thì thôi thì cứ, gọi là, cố gắng thôi.
<laughs> Ừm. Ừ, đúng rồi, công nhận. Ừm. <laughs> Ồ, ô! Ôi thôi, mất tinh thần luôn. <chuckles> Ừm. Ừm. Ừ, rất là may mắn.